أنا عايزة أعرف بقى إيه، أنا عارفة إن البنات كده يعني الshopping والشِرَا، دي حاجة أساسية في حياتهم. أنتِ بقى فين من موضوع الشِرَا، والshopping والحاجات دي، بتعرفي بتحبيها أوي، والّا بتعرفي تعملي كنترول على نَفسِك فيها؟
اهم. آآ سؤال جميل أوي يعني بُصّي، سؤال جميل وعميق برضه. هاقول لِك، آمم، أنا مُشكلتي مع الshopping إن أنا مش مش هاقول لِك إن أنا واحدة بت بتحب shopping يعني كل يوم والّا حاجة زي كده. أنا بامسك الshopping ده، وبامسك ال الapplications بتاعة الshopping لمّا بازهق.
<chuckles> إمم.
فده ده بيحصل بالليل كتير قبل امّا أنام.
إمم.
ما بابقاش لاقية حاجة أعملها، ابقى خلّصت الد المذاكرة، خلّصت شُغل، فزهقانة. فأقوم ماسكة الموبايل مَقلّبة شوية في ح في شوية براندات كده يعني أشوف وباحب بقى لما ألاقي خَصم. ياه أنا لو لاقيت خَصم يا لهوي، ده بيقنعني يعني ده أنا ممكن أت أنا ممكن أشتري ح أنا تقريبًا كل الحاجات الشِرَا اللي باعملها بتبقى بالليل. <laughs> وبتبقى حاجات
يا سلام. إمم. آه. أيوه. يا سلام! <laughs> وبتبقي مُقتنعة بيها؟ يعني بتحسّي إنِّك محتاجاها فعلًا، والّا بتشتري كده وخلاص؟
باحس جدًا، جدًا وأنا ب قاعدة بالليل كده، إن أنا القطعة دي مثلًا لو هي بلوزة، أو بنطلون، أو حاجة زي كده. القطعة دي هتفرق معايا في دولابي جدًا. وساعات يعني بُصّي هاقول برضه على حاجة، إن أنا من ساعة لمّا سافرت، بقى في مشتريات كنت متعوّدة والدتي حبيبتي اللي بتعملها، ومن ساعة لمّا جيت هنا، بقيت أنا اللي باعملها، ف فدي يمكن حسستني ب بشوية مسؤولية. يعني مثلًا خلّينا نقول مسحوق الغسيل آآ ال الورق يعني خلّينا نقول toilet paper اللي في الحمام، الشامبو، الحاجات
إمم. <laughs> إمم. إمم. أيوًا. إمم. إمم. كل حاجة.